A casa mia ti assicuro che si vedevano e ti posso assicurare che la gatta lo adorava, piuttosto non voleva stare con gli altri gatti.
Vabbè ma stavano insieme, ma si vedono tipo che dormono insieme, io non mai riuscita ad ottenere una cosa del genere.
Dormivano insieme e quella se lo leccava tutto, lo li abbiamo dovuti separare. Li abbiamo dovuti separare, perché lei mhmm, lei praticamente gli faceva il bagnetto, d ehm, ed era pericoloso perché, mhmm, il pelo sai, faceva i grumi nello stomaco e quindi
Ma dai. Fantas mi sarebbe piaciuto tanto. <snorts> Se la leccava. Ehm, sì, no, no, no, certo assolutamen
ma lei lo adorava. <sucks teeth> Comunque abbiamo capito che, <chuckles> il nostro il nostro tempo libero, la nostra giornata ideale sarebbe all'aperto, ehm, comunque nei posti della natura.
S <chuckles> Sì, nella natura assolutamente. È la cosa che in realtà ho meno tempo di fare, quindi quello che mi che mi manca di più comunque, perché devi spostarti per andare a farlo, quindi.
Ehm, verde. Ehm, sì, ti capisco. Ti capisco, al momento anch'io ho poca natura e poco tempo. Va bene, grazie mille per la conversazione. Ciao.
Ehm, certamen ti ringrazio molto. Grazie a pres